آه، أنا باحب المفاجأة بقى، يعني ممكن أكون مثلًا محضَّر أو من نَفسي إن أنا هاكل النهاردة أكلة معيّنة وألاقي مثلًا ألاقي نَفس الأكل معمول بقى، لأ ده حاجة مختلفة خالص، بس حاجة برضه أنا حاببها، خصوصًا برضه إن اللي معايا مثلًا بيبقوا عارفين أنا باحب إيه، يعني أنا أنا أكلي بسيط جدًا، ما بيطلَعش عن 3، 4 حاجات. أنا أولًا ما باكلش لحمة خالص، يعني أنا ما ليش في اللحمة دي، ما باكلهاش تمامًا.
حلو أوي. حلو. آمين. بالنسبة لك اللحمة مش مش عامل أساسي في الحياة يعني.
إمم، إمم، بت خالص، بت إ باتقرِف يعني مش عاوز أقول إن أنا باتقرِف منها أساسًا يعني، بصراحة أكتر يعني. والفراخ البيضا، اللي هي الفراخ البيضا دِيَّة اللي هي نسايرها بيضا وبتاع، لأ، دي برضه ما باكلهاش خالص. فأنا يعني إيه، اللي عارف إن أنا مثلًا بي بي بي بيقدّم لي أكل أو بيعرِض عليَّ مثلًا سواء من أهل بيتي أو أي حد عارفني
إمم. آآ، أنا أنصحك أنصحك أنا ب بمثلًا ممكن نقول، حُقَن ملوخية والّا حاجة، الموضوع ممكن يكون يجيب معاك نتيجة يعني.
آه. إمم. آه، ياه، ده الملوخية دِيَّة الملوخية دِيَّة أنا بُص أنا حُط لي بس ملوخية كده ومحشي أو ملوخية ورز أبيض بشعرية، أنا كده ممكن يعني د أقعُد قَرن عليهم، مش مشكلة لحد ما أموت يعني، ما يعني أنا كده ما أشبَعش منّهم أبدًا، أبدًا، أبدًا، يعني وخصوصًا بقى حٌط لي جنبهم مَزّة كده زي كمون بقى، عشان كل شوية أحُط كمون على كل مَعلقة. <laughs>
آه. طب أنت بالنسبة لك إمم، طبعًا أنت شكلَك في الأكل عمومًا، يعني أنت شكلَك أكلت كتير لدرجة إن أنت في الآخر صفّيت على 4 أو 3 أكلات عمومًا. حلو أوي، بس عايزك تقول لي وأنت صغير في ال في السن، هل في أكلة معيّنة أنت إخترتها مثلًا ما كنتش حلوة لمّا كبرت لأ قُلت إن أنت ندَمت إن أنت ما اكلتهاش وأنت صغيّر؟
إمم. آه، آه، فعلًا. مش هتصدَّق دي. يعني السمك، السمك ده أنا كنت باتَّهِم أبويا- الله يرحمه- لمّا يجيب سمك أقول لهم: "أنتم فُقرا أوي للط بالطريقة دي ليه؟" <laughs> ما أعرفش ليه بصراحة، <chuckles> بس أنا كنت بك يعني رابط السمك
<giggles> يعني السمك كان كان رمز للفقر في أياميها بالنسبة لي.
آه، والله والله العظيم يابني، يوم ما كنت صغير كنت أنا إيؤ أأ يعني أ م يعني إيه، عامل علاقة ما بين السمك وين الفُقرا، يعني الناس بتاكل سمك كتير دي فقرانة، ما أعرفش ليه يعني. <laughs>
تمام. حلو أوي. <chuckles> هو بس مجرّد شعور، لكن كحقيقة وواقع ما تعرفش.
آه، بالظ يعني السمك البلطي بتاعنا ده وبتاع كان والدي بيجيبه وبتاع أنا كنت إيه، ما كنتش باحبه، وكان بيجيب بلطي وحاجة اسمها بوري برضه وبتاع، بس أنا كنت راسمه بالفقر، ما أعرفش، باحس الناس اللي معاهاش فلوس هي اللي بتاكل سمك، مش عارف ليه بقى هي كانت راكبة في دماغي كده من وأنا صغيّر.
آه. <laughs> أيوه، الناس بقى اللي معاها فلوس، هي اللي بتاكل الملوخية، أيوَه. <laughs>
آه، لكن اللي معاهمش فلوس بياكلوا سمك- سبحان الله- لمّا كبَرت، عرفت إنه العكس خالص يعني. <laughs>
<laughs> تمام و ود ويعني أنت دلوقتي بالنسبة لك، السمك يمكن من الحاجات بقي اللي ه أنت شايف إن هي فعلًا أكلة آمم، ما تتعوّضش.